Ừm, thật ra thì, ờ, mình không phải là một cái người tập gym, tại vì cái công việc của mình thì nó cũng không cho phép là mình là tập một cách quá là chuyên nghiệp. Mình chỉ chỉ chạy bộ thường xuyên thôi. Nên á là việc mà mình, à, phải áp lực về việc là duy trì cái thể trạng hay là ăn ức gà thôi ấy, thì cái đó là thực ra là mình không cần thiết. Và mình ch ờ, mình chỉ có cái vấn đề mình ở thời điểm hiện tại đó chính là mình bị, à, thay đổi cái giờ giấc ăn, thay đổi cái thói quen ăn uống ấy, nó khiến mình, ví dụ là buổi tối, đúng hông, mình ăn trễ quá thì nó khiến mình đầy bụng và cũng như là rất là khó ngủ ấy, trong khi là buổi sáng dậy đi làm phải rất là sớm ấy.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Vậy ha. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm.